Mình thì chắc là sẽ đi bộ xe đạp nhiều hơn. Bởi vì á, xe đạp á, thì nó sẽ, ờ, giúp cho mình trao đổi chất nhiều hơn nè, sử dụng cơ cơ thể mình nè để hoạt động nhiều hơn nè, cho nó nó nó cho nó khỏe hơn này, nó đổ ra đổ mồ hôi nhiều hơn nè, để cho mình có thể bài tiết những thứ xấu ra bên ngoài, để mình có cơ thể nó khỏe khoắn, khỏe khoắn hơn là so với người đi bộ. Đi bộ á, thì mình thấy nó cũng được, nhưng mà mình thấy đi bộ thì chắc sẽ dành cho những người lớn tuổi hơn một tí nè, để họ để họ có thể, gọi là, có, ờ, tập thể dục thể thao nè chút. Chứ mình thì mình là những người trẻ thì mình nghĩ là xe đạp thì nó sẽ tốt hơn, tại vì nó sẽ cần nhiều cái, ờ, năng lượng nè để mình có thể đạp xe đạp, ờ, thường xuyên nè, đấy. Thì mình rất là thấy, ừm.
Ờ, xe đạp ha. Ừm hừm. Đúng rồi. Công nhận. Ừm. Ừ, mình cũng đồng ý. Đúng rồi. Ừ. Ừm. Đúng. Ừ. Cái này mình nhận, ừm, bởi vì là đi xe đạp ấy, thì bạn thấy là nó sẽ, ờ, yêu cầu mình phải sử dụng cả tay cả chân, đúng không? Tức là khi đi bộ thực chất là mình vẫn có thể là đánh tay được thế nhưng mà cái mức độ linh hoạt tay nó sẽ không thể bằng khi mà mình đi xe đạp được. Với cả đi xe đạp, là mình, ờ, sẽ có cơ hội được, ờ, ngắm nhìn quang cảnh thành phố. Đi bộ thì cũng được, đúng không? Đi bộ cũng được, nhưng mà vấn đề là tốc độ của nó chậm quá đúng, chính xác, thì lúc đấy là mình sẽ không ngắm được nhiều này, với cả là đi xe đạp mình sẽ học được cái cách xử lý trên đường.
Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, nhưng mà tốc độ nó chậm hơn. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi.
Đó, thì mình cũng thấy là đi xe đạp, à, nó ổn hơn là so với đi bộ.

Mình thì thực chất hiện tại thì mình chắc là mình sẽ chọn vẫn là chọn xe đạp hơn, bởi vì cái khu mình á thì đang sống á thì nó cũng khá là gần với cái nơi mà nó sẽ có làn đường dành cho xe đạp ấy. Ấy. Thành ra là đúng rồi, thì hiện tại á, thì cái chỗ mình á thì nó cũng, gọi là, có làn xe máy, có ô tô luôn, thì mình nghĩ thì hiện tại thì ngay trước ở trước ngay trước mình á thì nó sẽ đúng là nó sẽ có hơi nhiều xe đi, nhưng mà mình sẽ đi thêm một đoạn tí nữa thì nó sẽ tới một cái đoạn là nó sẽ có cả dành cho xe đạp nữa. Thì mình nghĩ l khi mà mình tới nơi đo nơi đó thì mình có thể đi đạp xe đạp để mình có thể, ờ, tập thể dục nè, để rèn luyện sức khỏe nè, nó tốt hơn.
Ồ. Ừm. Ồ, tiện nha. Ừm. Ờ. Ừm. Ờ. Ừm. Ồ. Thế khu cậu sống cũng hiện đại nhỉ? Tại vì, ờ, cái khu của mình thì hồi xưa nó là ừ, khu của mình hồi xưa nó cũng là kiểu phố cổ ấy, thế nên là nó thường nó chỉ có 2 làn đường thôi. Thì hồi xưa, ví dụ á toàn xe máy với xe đạp ấy thì nó cũng ổn, thế nhưng mà bây giờ thì xe ô tô rất là nhiều, ờ, cái xe ô tô đã chiếm luôn nửa cái làn đường rồi. Thế là thành ra cái việc mình đi xe đạp thì vẫn được, nhưng mà thường mình sẽ bị ép vào hẳn bên trong ấy, và nhất là giờ tan tầm thì đi rất là khủng khiếp, nhiều khi còn phải đi lên cả vỉa hè. Đó. Nên là mình thì, ờ, nếu mà mình chọn xe đạp ấy, chỉ khi là chẳng hạn như là mình đi quanh quanh trong, a, một cái, a, khu, chẳng hạn như là Vinhomes ấy. Đấy, thì là cái khu đấy ừ, cái đường thì nó cũng, ơ, khá là rộng rãi với cả ít xe trong cái khu nhà dân đấy ấy, thì, ờ, lượn qua lượn lại còn được, chứ còn mà bảo mà đi ra đường thì bây giờ nó cũng hơi khó một chút với mình.
Đúng rồi, khu mình sống thì cũng khá hiện đại. Ờ, ờ. Ờ, ờ. Ờ. Ờ, ờ. Ừm. À, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Ờ. Đúng rồi. Ờ, ô kê. À! Ờ. Ờ, ờ, ờ. Ờ. Mình thì